Eee, aile üyelerim, eee, hayattaki seçimlerimi sürekli eleştiriyorlar. Yani, işte, örnek veriyorum, eee, yurt dışına taşınma kararımı eleştiriyorlar. Eee, işte, b eee, eşimi eleştiriyorlar. Eee, zamanında da çok eleştirdiler geçmişte, işte, eee, üniversite kararlarımı vs. eee, an bu noktada, eee, sürekli böyle bir eleştiri aldığım için ve aldığım eleştiri yapıcı da değil açıkçası. Yani olumsuz eleştiri alıyorum. E, bu noktada bu da beni etkiliyor. Yani, eee, bana seçimimi sorgulatıyor. Aslında hiç, eee, böyle tereddüt etmeden bu seçimi yapsam bile bir noktada bana bunu sorgulattırıyorlar yani. Eee, seninle bu konuyu, ııı, konuşmak istiyorum açıkçası. Biraz sana içimi dökmek istiyorum. Eğer varsa verebileceğin tavsiye, eee, onu da dinlerim.
Hımm. He. Anladım. Hı. Hımm. Yani, eee, çok haklısın bir kere. Yani eleştirilmek zaten herkes için gerçekten, eee, çok zor bir, eee, duygu. Eee, bir de tabii yakınlarımızdan böyle şeyler geldiği zaman aslında bizi daha da çok acıtıyor, daha çok canımızı yakıyor. Eee, ben tabii şeyi de merak ettim. Yani, mesela, eee, hani "Ailem eleştiriyor." dedin ama en çok mesela bunların arasında kim eleştiriyor? Ya da mesela kimin eleştirmesi aslında, eee, seni daha çok, ııı, canını yakıyor, onu da öğrenmek isterim.
Tabii ki. Hı hı. Ya, açıkçası annem, eee, çok eleştiriyor. Eee, yani, eee, annemin, eee, söylediği sözler daha çok canımı yakıyor. Ya, babam da çok eleştiriyor ama, eee, babamınki o kadar bana koymuyor ama annemle aramızdaki bağ belki de daha güçlü olduğu için annemin beni, eee, bu şekilde, böyle olumsuz eleştirileri, eee, beni son derece etkiliyor açıkçası. Özellikle duygusal olarak.
Hımm. Hı. Evet, eee, şeyi söyledin, yani, eee, genelde, hani, kararlarımla ilgili, mesela yurt dışına çıkma kararımı da, eee, eleştirdi dedin. Mesela genel anlamda baktığın zaman, eee, hangi tarz, eee, kararların genel anlamda endişeleniyor? Hani olayı birazcık daha, eee, net anlayabilmek açısından bu soruları soruyorum. Hani daha çok neleri üzerinden, eee, böyle bu bu tarz sık eleştiri alıyorsun?
Tabii.